Well para sa'kin, okey siya. Kasi nakakatulong siya doon sa goal natin na mag-reduce ng plastics. 'Tsaka ano naman eh, parang, um, halimbawa do'n sa pagbabawas ng straw na-try ko namang gumamit nung papel na straw okey naman siya. Hindi naman siya agad-agad matutunaw, Basta ano, sakto lang din 'yong pacing mo ng pag-inom. <gasps> Kaya oo.
Mhm. Mm. Oo. Oo, pero. Oo, kasi minsan ano, may mga inaabot na ano eh, na nauuna pa 'yong straw maubos kaysa doon sa iniinom. Mhm.
Oo, siguro kapag gano'n na mabagal ka talaga or iniisip mo na matagal bago mo mauubos 'yon. Maganda rin na huwag nalang gamitin 'yung straw tapos inumin na lang siya doon sa mismong baso. Para sa ganoon hindi matunaw yung papel na straw. Pero maganda yung mga initiatives na ginagawa nila para mabawasan din yung paggamit ng plastic. Um, maging ano na lang din tayo, maging resourceful, malikhain. Para sa gano'n
Mm. Tama. Mhm. Mhm. Tama. Tama or pwede ka ring magdala ng ano, ng sarili mong straw.
Oo, totoo. May mga nabibili naman na, na puwedeng hugasan, ganyan. And kapag sa tubig kapag 'yung mga water bottle marami naman na ring nabibili na mga ano <gasps> na mga containers na pwedeng baunin.
Oo. Oo, halos lahat nga ngayon, ano, maganda nauuso. Na meron nang lagayan ng sarili nilang tubig, mm. So, maganda ring ano, 'no, maganda ring hakbang. So ano lang siguro, ano, ah, kailangan lang masanay ng mga tao na 'yong mga maliliit na bagay, 'yong gano'n, 'yong pagdadala ng ecobag 'yung paggamit ng, ah, pagdadala ng sariling straw or ng mug mo or ng tubigan. Para, ah, makabawas sa paggamit ng plastic kahit maliliit basta lahat ginagawa, malaki na 'yung epekto, eh, 'no?
Oo, totoo. Pagandahan na ngayon. <chuckles> Mhm. Tama. Oo, kahit small acts lang. Kung lahat ng tao is gagawa ng ganun na maliliit, magiging malaki 'yon.